Guarda, io devo dire che ho sempre utilizzato tantissimo i social per rimanere in contatto, proprio perché all'epoca, quando tra l'altro non erano ancora così famosi, ehm, o, uhm, diciamo coinvolgenti, ehm, quasi anche delle a tutt'oggi delle trappole per cui non si può si riesce troppo, ehm, a uscire. Ehm, quando, ecco, sono usciti i primi social, ehm...
Ah. Okay. Vero. Certo. Te lo ricordi?
Sì guarda, in realtà, uhm, forse il i primi ricordi di comunicazione digitali risalgono un po' a MSN, <chuckles> che forse era uno dei primi che u usavo esatto, con i trilli che si usava a scuola, anche perché il trillo mimava un po' quello che era lo squillo, che adesso forse tra i giovani non è più diffuso, che era un modo per ehm, per dirsi: "Ehi, ti sto pensando," uhm, che si usava allora. Uhm, certo adesso MSN non s ecco, è o ormai un po' un ricordo del passato; uhm, e come anche se prima era una cosa che usavo era forse più una cosa un gioco, perché effettivamente la mia cerca di amici era mhmm, era molto vicina a me, ecco, quindi avevo l'opportunità se volevo, e comunque cosa che facevo, di vedere sempre tutti di persona, ci si trovava, si andava ancora a citofonare sotto casa.
Brava, vero. Con i trilli. <chuckles> <chuckles> Brava. No. Esatto, esatto. È stato dismesso. Ecco. <chuckles> Sì. Esatto. È proprio vero. No, anche anche le gif. Esatto, divertenti, erano quelle un po'
Sì, si usavano più come più come gioco, e per magari anche contattarsi dopo la scuola quando magari, mhmm, non non si poteva ancora uscire, non si non si era non era ancora permesso uscire tutti i pome
Era un gioco, sì. <chuckles> Sì. Finiti i compiti, questo, que no, no era veramente sì, sì, molto utilizzato, è vero.
Esatto.

Ma guarda è un po' io la vedo un po' come un'arma a doppio taglio, e d'altra parte non voglio nemmeno dare, mhmm, ovviamente tutta la colpa alla alla all'oggetto stesso, perché alla fine della fiera siamo noi che lo utilizziamo e, mhmm, forse s diciamo sarebbero anch sarebbe giusto anche che si iniziasse a co ad a a, mhmm, concentrare molte risorse o tante quante risorse se ne dedicano allo sviluppo, quindi di nuove tecnologie, ma anche alla alla al supplire agli effetti psicologici, capire dei med de li dei metodi, o trovare delle soluzioni, ma serie; quindi, uhm uhm, sì, di informazioni, di comunque anche s degl di fare più studi, di capire, provare a vedere se ci sono fare degli esperimenti, capire come uhm, come, mhmm, portare avanti questa cosa senza, uhm uhm, influire negativamente troppo sulla società perché, uhm, da se da un lato, per esempio nella mia esperienza il social ha è un è molto positivo, sì ovviamente ho av avuto anche i miei pe i miei periodi in cui forse ho abu ho iniziato poi a abusare un ho avuto una una uhm, una bussola interna, un po' un un campanello d'allarme e sono ritornata in carreggiata. Ho usato i soliti blocchi che, uhm, vengono menzionati spesso ed è servito, è stato molto veloce liberarmi dai questo, ehm
Ecco. Giudizi. Certo. Brava, vero? Mh-mh. Ah. L'informazione. Certo. Informare, quindi tu stai parlando proprio di creare dei modi Certo. Assolutamente. Mh-mh. Vero, verissimo. Hai abusato. <chuckles> Okay. Certo. Bravissima. Sì, sì. Sì perché è vero, è facilissimo anche cadere, no, uhm, anche ad un tratto, in un periodo un po' anche di debolezza, uhm, psicofisica, no, che si sente stressati, cadere un po' in questi vortici; però brava.
Sì. sta un po' più anche da soli. Mhmm, mi è capitato spesso quando magari viaggiando tanto mi mancava un po' il contatto umano con chi mi conosceva, perché conoscevo magari tante nuove persone ma non erano mai dei legami profondi, o se non c'era tempo, e quindi quando poi ci si sente più soli, è molto più facile cadere, uhm, in queste trappole. E e e forse è questa la ragione: le le persone si sentono sempre più sole, forse è per questo che si rifugiano sempre di più. Però se
Vero. Capito. Vero. Certo. Eh sì. Vero. Un po' la pandemia non è che aiutato, ecco.
Eh esatto, poi è il serpente che si mangia la coda perché perché le persone si sentono più sole? Forse perché stanno di più al telefono e quindi è un circolo vizioso. È un circolo vizios
Mh-mh. Brava. Esatto, esatto, quindi chissà cosa succederà col metaverso. Però in linea generale, no, anche, mhmm, se hai dei nipotini o comunque, ehm, parli, hai contatto con le nuove generazioni, cosa potresti anche consigliare, no, a una nipotina, un nipotino che si approccia ad oggi al mondo dei social? Cioè, c'è qualcosa che, uhm, i uno strumento, no, che potresti dargli proprio per o darle, proprio per avere più consapevolezza del ehm, dello strumento che sta utilizzando?